Sí, eso eso suena bien también de dar otro dar otra fecha también es una muy, muy buena opción, este, porque veo, pues, que tampoco quieres quedar mal con tus amigos. Entonces, este, siempre hay otras opciones como el, pues, posponer la fecha, decirles, o si no, pues, inventar una o explicar, no es excusa, en realidad sí tienes que hacer tus deberes. Entonces, este, pues, no puedes estarlos posponiendo, ¿verdad? Imagínate que pospongas tus tus deberes personales por por complacer a a tus amigos, tampoco creo que sea muy viable. ¿Tú qué opinas de esto?
Pues, sí, la verdad es que tienes razón. Hay muchas cosas que luego, incluso, no sé, hacer, este, organizar en la casa o limpiar, que, pues, luego pospongo por el mismo hecho que digo: "Ah, bueno, pues, tengo que salir con ellos", ¿no? Luego en las noches la verdad es que ni siquiera tengo tantas ganas, estoy terminando de hacer algunas cosas de trabajo. Y, pues, ya como que ¿sabes, sabes cuál fue el problema? Que como que se volvió una rutina, ¿sabes? De que ahora es cada viernes Digo, el el problema también siento que como que se volvió una rutina, ¿sabes? Entonces, ya dan por hecho que cada viernes nos vamos a estar viendo y ya para mí, empezó a ser bastante agotador, ¿sabes? Al inicio tal vez y era novedoso o era divertido, pero ya está empezando a ser agotador, me siento bastante mal al día siguiente, estoy ya
Mm, claro, así es. A ver, cuéntame. ¿Mande? Oh. Ah, okey. Sí, ya. Es sí. Se volvió una costumbre para todos ustedes.
Pero que para mí me está desgastando, ¿sabes? Para mí, no es tan liberador, es más agotador que nada.
Sí.